うーん、あれもこれも考えなきゃいけない。うん。
なんか、そ、ああ、そうですそうです。そう。だからそれで全部頭が埋まってて、で、なんか、その、十分に考える時間もないし、なんか、こう、ま、本来正常な状態やったらちゃんとマネージメントできてたんでしょうけど、ま、その、余裕がない中で仕事をする恐怖心とか、ま、なんか、マジでやりたくないなみたいな感情がある、とはあるあるっていうこと今気づきましたね。
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 うーん、もう、次から次に判断を求められるというか、うんうん、ゆっくり考えたいですもんね、本来なら。
あ、そうそうそうそうそうす。 いや、間違いないです、ほんとに。 なんでなんで、1日って24時間しかないんだろうみたいな。<laughs> あ、そうですそうですそうです。<laughs>
ん、でも <laughs> そこまでいっちゃいました。<laughs> <laughs> そうですね。うん、でも、ま、それだけ聞いてると、あの、色々聞いてると、もう、ほんとに、なんか、1年目の方もいらっしゃったり、あの、時間がなかったりとかして、ほんとに、あの、大変だったと思うので、あの、失敗、ま、失敗したっていう風に、あんまり考えないで、ま、いい経験ができたなっていう風に、ちょっと、変えてみるっていうのも1つあるかなと思うんですけどいかがですか？うん。
うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 ああ、なるほどな。 なんか、確かなんか、確かに、ま、失敗かもしれないけど、なんか、明らかに、その、じゃあ、次、こうしようっていう対策ができてるじゃないですか？実際経験してみて。
うん。